अ, देखिए घर में बच्चे हैं तो बेशक़ देखे हैं लेकिन अ, वो मज़ा नहीं आता, मैं आपको सच बताऊँ। मतलब बहुत कमर्शियलाइज़्ड तरीके से इन चीज़ों को दिखाया जाता है, वो भावनात्मक जुड़ाव ही महसूस नहीं होता है, आपको सच बताऊँ। और कहीं न कहीं उनमें देखिए वो जो झलकियाँ मिलती है ना कि अरे चिंघम सिर और उसमें वो जो अ, मुझे लगता है शायद वो सिंघम के तौर पर शायद अ, ब वो किरदार है और उसका डायलॉग भी शायद वही है। तो इसलिए मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ। और अ, मुझे लगता है कि देखिए अब बचपने में ना प्योरिटी ज़्यादा मायने रखती है और जो हम कार्टून देखते थे उनमें ज़्यादा मुझे लगता है प्योरिटी होती थी कि वो जैसे थे वैसे ही दिखाए जाते थे। और आजकल के कार्टून बहुत अ, ज़्यादा ही देखिए अ, मैं कहूँगा कि कमर्शियलाइज़्ड हाँ, एक और था देखिए निंजा हथौड़ी। वो भी मुझे बहुत पसंद था, मैं वो भी बहुत देखता था। वो टिंग डिंग डिंग डिंग डिंग, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता, मतलब मम्मी भी कभी कुछ बोलती थी तो हम इसी से शुरुआत करें टिंग डिंग डिंग डिंग डिंग, टिंग डिंग डिंग डिंग डिंग। जी।
हाँ। बिल्कुल अह हाँ, हाँ। जी। हाँ। <laughs> सच में बहुत फ़नी था। और निंजा हथौड़ी और ये मोटू-पतलू मतलब हमें भी वही याद है हम उस समय अ, देखा करते थे। तो अ, ये टॉम एंड जेरी था और एक और था। इसके अलावा मुझे नाम याद नहीं रहते थे, तब म तब तब देखते थे। ऐसा कोई ख़ास म ख़ास नाम याद नहीं रहते थे। लेकिन उसके बाद में मैंने मोटू-पतलू को बहुत एन्जॉय किया है। और हाँ, मोटू पतलू से ज़्यादा मैंने अ, औगी और एंड कॉकरोच वाला जो था जी।
उ, जी। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। अरे वाह! औगी एंड कॉकरोच भी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आया, याद आया। बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन। हुँ जी। हाँ, देखिए औगी एंड कॉकरोचेस भी बहुत देखा हुआ है। वो बड़ा अ, देखिए अ, ब कई बार उसमें चीज़ें बड़ी भावनात्मक अ, रूप ली जाती थी। मैं अक्सर सोचता था कि बेचारा औगी अ, ब कहीं न कहीं देखिए उसके साथ सब अच्छा हो रहा होता था तो कहीं उसकी गर्लफ्रेंड जो है उसके दोस्त के साथ चली जाती थी। एक एपिसोड में तो उसकी गर्लफ्रेंड, कॉकरोच के साथ ही चली जाती थी, मैं तो ये सोच रहा था। और बड़ा मज़ा आता था देखिए जब ये सारी चीज़ें सोचते हैं, समझते हैं। और उस वक़्त देखिए अब तो ख़ैर कहीं न कहीं अब हमारी सोच में एक मैं कहूँगा एक साइंटिफ़िक थॉट प्रोसेस भी जुड़ चुका है। अब हम हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान के तौर पर देखने लगे। उस वक़्त ऐसा नहीं देखते थे। उस वक़्त हर चीज़ जैसा होता था कि हाँ ऐसा ही होता है। औगी का जो भाई होता था अ, औगी होता था वो जो 3 कॉकरोच होते थे उनमें भी देखिए इतना झगड़ा होता था लेकिन बीच-बीच में कभी-कभार कोई कड़ी ऐसी होती थी जिसमें अ, वो दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे होते थे। तो बड़ा मज़ा आता था। और उसके भाई के अंदर जो ताकत होती थी जिस तरीके से वो सनी देओल का किरदार जैसा जो था
उसके बारे में बताइए थोड़ा। हाँ। बिल्कुल। जी। अच्छा। अ, हाँ। जी, देखिए आपने औगी एंड कॉकरोच को कितना ज़्यादा स्टडी किया हुआ है अच्छे से कि एक-एक कैरेक्टर जो है, याद है, आपको उसका। अच्छा अभी देखिए आजकल के बच्चों के लिए ऐनिमे करके मूवीज़ आ गई हैं, जो एनिमेशन्स की बनी हुई होती हैं। आप आपका उस उनके साथ कोई अनुभव रहा है? कोई पसंदीदा ऐनिमे अ, जो आपने देखा हो या किस तरह के होते हैं वो?
जी, जी। <chuckles> बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, जी।

अ, डब्लू-बबलू मुझे याद नहीं है। अ, शायद मैंने नहीं देखा ये।
जिसमें एक जी, डब्ल हाँ, डब्लू-बबलू एक आता था, जिसमें अ, वो कुल्हाड़ी लेकर 1 आदमी होता था, जो 2 भालू होते थे, एक का नाम डब्लू, एक का नाम बबलू करके। तो वो वैसा था। अच्छा, जब कार्टून्स की बात चल रही है, तो अ, आपने कुछ ऐसे कार्टून देखे, जो बाहर के अपने दे मतलब अ, बाहर से प्रोड्यूस होते थे? इंग्लिश में कुछ कार्टून, जो जैसे एक कुत्ता है ना, कुत्ता, औ मालिक होता है और उसी उसका एक कुत्ता होता है, और वो भेड़ों को
हुँ, हुँ। जी, जी।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
हाँ। जी। अच्छा, ये कैसा था? बताइए ज़रा। हाँ, हाँ। अरे, वाह! आपका कार्टून को लेकर बहुत रुझान रहा है। ज़रा बताइए, ये कैसा था फिर दूसरा वाला?
अब देखिए अ, फ़िनियस एंड फ़र्ब की मैं बात करूँ, तो ये 2 भाई हैं, और इनकी एक बहन भी होती है। तो ये दोनों ही भाई, देखिए अ, एक तो इन्वेंटर बहुत अच्छा है और एक अ, दे मतलब मैं कहूँगा, थोड़ा दिलेर ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से, इसमें भी वही है कि अ, विलेन होता है, इनके अ, चुरा लेता है, ये बचाते हैं, इसी तरीके से। तो बड़ा मज़ा आता था, मुझे फ़िनियस एंड फ़र्ब देखने में बड़ा मज़ा आता था।
अच्छा। बिल्कुल, <chuckles> अच्छा, जब कार्टून्स की हम बात कर रहे हैं, तो बचपन अ, सुनहरा याद आ रहा है कि कैसे टीवी के सामने बैठ जाया करते थे, अपने म अ, पसंदीदा कार्टून के लिए। लेकिन घर में कुछ तानाशाह होते थे, जो देखने नहीं देते थे, जो अ, समाचार लगा के बैठ जाते थे और हम बच्चे ये सोचते थे कि, "ये लोग क्यों समाचार, यार, क्यों देखते हैं? क्या मिलता है इनको समाचार में?" तो उस समय आपके घर का माहौल कैसा था? क्या आपके लिए ईज़ी था कार्टून वग़ैरह देखना, और और कोई टाइम निर्धारित था, या डरते-डरते देखा अ, जाता था?
हुँ, जी। <chuckles> बिल्कुल। जी। <chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल।